Hmm, siguro sam sa amin, ah, personally.
Mm.
Siguro 'yung ano na lang, kung magpo-post sila sa social media is 'yung mga positive lang para, ah, para good vibes at kung ano naman kung hindi maganda ang idudulot is i-personal na lang nila, gano'n, gusto ko. Tsaka gusto kong ibalik 'yung talagang magandang samahan ng magkakapitbahay, walang nagma-maritesan. <laughs> 'Yung parang isang pamilya ba, 'di ba? Hindi 'yung nakakainis kasi 'yung ano, eh, parang usap kayo ngayon, ito 'yung topic niyo, si ano ganito, tas pag 'yun naman ang kausap, iba topic naman 'yung isang kausap niya kanina, 'yung gano'n.
Mm. Mm, tama. <laughs> Tama. Mm. Oo. <laughs> Tama. Kung sino 'yung absent siya 'yung ano pinag-uusapan. <laughs> Pero kasi, oo, minsan kasi ano, eh, ano na din, eh, may online tsismisan na rin, eh, 'no? 'Yung ano magkatabi magkatabi lang, eh, pero nagtsitsismisan. <laughs> Nagtsitsismisan na pala, 'di ba, ah, parang, siyempre pag-uusapan ka ba nila, pag nasa harapan ka nila? <laughs> 'Di ba, ganiyan? Mm. Pero sa akin kung bibigyan ako ng pagkakataon na baguhin 'yung sa komunidad namin or sa loob ng, ah, compound namin, 'yung mga kapitbahay ganiyan, siguro ano 'yung parang wala na lang magpapapasok ng outsider. <chuckles> Nilalagyan ng gate namin 'yung kabilaan na ano kasi hindi, no'ng ano, hindi naman sabi bilang madamot 'no, uhm, kasi hindi na namin kilala kung sino 'yung mga tao na nakikidaan sa a sa looban namin, 'yung parang ganiyan. Eh, pero kasi bilang wala naman silang ibang options na dadaanan, pinapadaan namin pero kasi ayan na 'yung nagsisimula na 'yung nanunungkit ng sampayan, <laughs> nawawala 'yung mga pares ng tsinelas, ganiyan. Oo, parang ano, parang minsan
Nakakainis. Yes. 'Di ba? Ah oo, 'no ba 'yan. Ah. Oo, grabe. Mhm. Siyempre hindi. Hmm. Oo. Ay, oo gusto ko rin 'yan. Gusto ko 'yan. Mm. Oo. Oo. Hmm. Ay gano'n? Bakit?
Hindi kasi, uhm, no'ng nagkaro'n ng road widening nga, ah, ano, oo, so napasara 'yung ano 'yung ibang daan so kasi, ah, 'yun, basically merong shortcut para doon sa main road.
<smacks lips> Ah.